آآ صباح الخير. مساء الخير.
ألو. مساء النور، إيه الأخبار؟
تمام. عامل إيه؟ الحمدلله.
يومك كان عامل إزاي النهارده؟
آآ يومي النهارده الصراحة كان هو للأسف عشان أنا شُغلانتي يُعتبر صعبة حبّتين تلاتة، فده اللي مخلّيني يومي اللي هو صعب شوية، لإن أنا يُعتبر عشان شغَال آآ مُحاسب قانوني، فأنا 3/4 يومي كلّه باجري من من ضرايب لضرايب لما أعرفش لخزانة لما أعرفش إيه فده اللي بيخلّيني آه، يعني النهارده اليوم كلّه كنت مقضّيه أصلًا مشاوير، داخل بيتنا حوالي بتاع الساعة 17:00 وِ ومن الساعة 7:00 ص يعني كل ده في الشارع. فكل ده مشاوير فأنا داخل بيتنا آه، كنت كنت مَيّت حرفيًا.
ياه! يا خبر أبيض!
أنت يومك كان عامل إزاي والّا؟
أنا كان يوم عادي يعني خلّصت شُغل ال النهارده كان الشُغل يعني معقول مش كتير أوي، و بس صحيت الصبح عادي آمم باصحى باصلّي وبعد كده باحضّر فطاري وبعد كده باروح على الشُغل، أ أبدأ أخلّص الشُغل بتاعي وبعد كده باحاول إن أنا أتمرّن بقى والّا أعمل أي أي activity يعني أنا متعوّد إن أنا أعملها دايمًا و وبس، آآ يعني هي جزء من إن الواحد يحاول يحافظ ما بين يعني الشغل وال والحياة الشخصية، أو لو أنت عندك أي التزامات أو أسرة. آآ فدايمًا مهم جدًا إن أنت تحافظ على التوازن ما بين ال الحياة الشخصية وال والشغل، وإلا <tsk> يعني هتلاقي للأسف يعني مشكلة كبيرة سواء في الحياة الشخصية أو في ال أو في الشغل. آآ، أنا دايمًا يومي عادي يعني دايمًا ليّا روتين مُعين، بيزيد عليه بقى لو أنا باعمل أي activities أو أي أي حاجة ممكن بس عشان أغيّر الروتين ده، آمم يعني في الأغلب أنا باصحى الصبح، باصلّي، آآ باحضّر فطاري، باروح على الشغل، آآ، بعد كده بابدأ بقى أخلّص أي حاجة.
أنت أصلًا كشغل شغال إيه والَّا عشان برضه الشغل باحسه بيفرق، في إن هو ممكن في شغل يقدر يدّيك مساحة شخصية، وفي شغل ما يقدرش إن هو يدّيك مساحة شخصية.
صح معاك حق، آآ هو أنا شغلي م متغير يعني أنا الشغل آآ بيكون ممكن أيام زيادة، لو أنا شغال على projects أكتر، وأيام تانية بيكون ممكن بس دي قليلة جدًا، بيكون الشغل أقل وممكن
أنت شغلك كdeveloper يعني والَّا إيه بالضبط؟
آآ أنا أنا أصلًا مهندس كمبيوتر بس باشتغل ك يعني تصميم مواقع وتطبيقات موبايل و وكده. فالشُغل يعني الأيام دي أو بقى له مدة كبيرة لإن أنا شغّال لوحدي في الteam، آآ الشُغل يعني كتير جدًا لإنّي باشتغل على كذا project وم ب باغيّر بقى من project للتاني، آآ بس يعني أنا أنا باحب شُغلي فاكون يعني باكون مبسوط يعني حتّى لو في ضَغْط شُغل وفي نَفْس الوقت باحاول إن أنا يعني
اهم.
أخلّص الشُغل ولو يعني طبعًا أنت من كُتر ال الشُغل والضغط والمناقشات والمراجعات طول يوم وكده، ب ده بي برضه بي بيولّد عندك بطاقة سلبية، فطبيعي إن أنت بقى لازم تخرّج الطاقة دي وتغيّر المود بتاعك، بس أنا اتعوِّدت على كده وباحاول إن أنا دايمًا أحوّل بقى الطاقة دي لحاجة تانية بقى خالص سواء إن أنا أتمرَّن أو
لا، أنا فاهمك، أنا فاهمك، بس أنا عايز أقول لك أنا كل ما باحاول أنا يبقى عندي وقت إن أنا أروح أعمل حاجة أو أروح ألتزم في gym، أنا مشكلتي أصلًا أنا ساكن في حتّة ما فيش gym حواليّا ودي أكبر مشكلة أصلًا، أنت الgym طالما بعيد عنّك ممكن تتكاسل وأنا كمان زي ما قُلت لك أنا تلات أرباع شُغلي كُلّه منّه برّه ف اللي هو مشاوير وكلام من ده، فأنا ساعات بابقى راجع أنا مهدود، فأنا ما عنديش طاقة إن أنا أنزل أعمل أي حاجة أوبتاع، وأنا حاليّا المفروض برضه علشان جاي لي شُغلانة تانية كas a shopify developer ودي كانت شُغلانتي أصلًا الأساسية، شُغلانة المحاسب القانوني دي كده حاجة لحد ما ألاقي حاجة أحسن.
آه. آه فهمتك.
فيعتبر شُغلانتين، فباحس إن الواحد يعني too much فاهم، في اللي هو إن أنت تلاقي وقت لنَفْسك إن أنت سواء بقى تخرُج أو يعني نادرًا هو آخري ممكن يوم الجمعة ده اللي باخرُج فيه مع زمايلي إذا خرجنا آخِرنا هي call وشكرًا على كده، بس أنا حاليًا بجد أنا فعلًا بقى لي شهرين وِ ما شُفتش صحابي من كُتر ضَغْط الشُغل اللي كان عليّا الفترة اللي فاتت.
فهمتَك آه. الله يعينك يعني آآ يعني بصراحة الله يعينك، لإن شُغلانتين فعلًا صعب، بس للأسف يعني في الوقت الحالي هو أمْر ضروري يعني.
دي حق آه، دي حقيقة آه، لإن أنت لو ما ما تعبتش في الفترة دي مش هتلاقي قُدّام خالص، خالص.
صح، معاك حق، طيب آمم أنت
ب
يعني كنت بتحاول تعمل إيه علشان يعني
هو أنا أصلًا كنت
تفصل شويّة عن الشُغل؟ آه.
يعني كنت لأ، بس أنا أنا ك كشخص أنا ك ك يعني ك لمّا بيبقى وقت فراغ عندي هوايات ممكن مجنونة حبّتين، يعني جات فترة كنت الصراحة باتدرَّب windsurfing.
يا راجل!
وجات فترة كنت باتدرَّب ice skating آه، كنت باتدرَّب ice skating، كنت باتدرّب ice skating، كنت بادرّب برضه طَبْلة.
حلو جدًا.
يعني ك كهوايات ممكن آه تلاقي حاجات، بس هو حاليًا تحس إن الواحد بعد ما دخل حياة ال الكبار بقى والشُغل وكلام من ده علشان تبدأ تكوِّن نَفْسك والكلام من ده. إن أنا يُعتبر عشان كنت لسّه مخلّص جيش، فأنت أنت أنت بقيت بقى ف دخلت في Zone عايز ألحق، عايز ألحق، عايز ألحق.
بالضبط.
فآه، ف فده اللي خلّاني بقى خلاص كل ده بقى أنا رميته في الزبالة ما بقاش عندي وقت فاضي لأي حاجة من دُول خالص. يعني أنا بقيت الساعة اللي ممكن أروح أعمل فيها حاجة زي دي لأ، أنا أولى إن أنا أريّح فيها ضهري أو أتعلِّم فيها حاجة جديدة. أنا حاليا باذاكر حاجات تانية علشان عايز أطوّر من نَفْسي برضه.
فهمتك. آآ بصراحة لأ، بس هواياتك بصراحة جميلة، يعني أنا كان ك في كذا حاجة من الحاجات دي أنا كان نَفْسي إن أنا فعلًا آآ أتمرَّنها، بس ما ما حصلش يعني. آمم وبعدين كُلّنا بنروح لحاجات دايمًا مشتركة، بس يعني قليّل لمّا قابلت حد يعني عنده نَفْس الهوايات دي. آآ بس، بس.
آه، لأ، أنا هوايتي آه، أنا حتّى صجابي بيقولوا لي: "أنت هواياتك كُلّها مجنونة مالها السباحة أو ال أو الكورة؟" لأ أنا باحب الحاجة الstandard. حتّى بجد عليّا فترة كنت عايز أتدرَّب free diving، بس أنا عشان من القاهرة ما فيش free diving، فأقرب مكان ليّا كان في إسكندرية، وأنا مش هادِب مشوار كل أسبوع كذا ساعة رايح وكذا ساعة جاي عشان ساعتين تمرين.
<laughs> بالضبط كده. طيّب عشان برضه يعني نفضل في سياق الموضوع، فهل أنت يعني آآ حسّيت إن ال التكنولوجيا عمومًا ساعدتك في إن أنت تخلّي يعني تسهّل عليك شُغلك سواء الشُغل الحالي أو الشُغل اللي قبل كده؟
التكنولوجيا أكيد، يعني أنا زي ما قُلت لك قبل كُنت أصلًا يعتبر كمان اللي كنت شغّال web developer، وبعد كده اشتغلت Shopify ومطوّر Shopify، بعد كده حاليًا محاسب قانوني، فأنا باستغِل وأنا أصلًا باذاكر data analysis وdata science، ف اللي ساعدني أكتر حوار د اللي هو تحليل البيانات آآ في حوار المحاسب القانوني، يعتبر أنا ج يعتبر أنت أول حاجة بتتعلِّمها فيه الإكسيل، فأنا كبالنسبة لي اللي سهّل عليّا الدنيا، إن أنا أوتوماتيك لمّا بيعوزوا حاجات في الحسابات أو الكلام من ده فأوتوماتيك أنا عارف functions وحاجات كتيرة، بتسهّل عليّا الدنيا.
آه.
سواء بقى كونكات سواء بقى VLOOKUP إن أنا ب ب باجيب data معيّنة، سواء بقى indirect فكان في حاجات كُنت متعلِّمها لمّا كُنت باخد كورسات الdata analysis، فده سهّلت عليّا الصراحة الشُغل كمحاسب قانوني، بس إن أنا أكمِّل فيها لأ، الصراحة هي مُتعبة حبّتين، تلاتة ومش مُجزية.
ممتاز. طيب آمم يعني ه هل أنت جرَّبت تغييرات بسيطة في روتينك عشان آمم ت يعني تحاول تخلق توازن ما بين الشُغل والحياة اليومية والّا؟
آآ والله هو للأسف الشُغل مش سايب لي نَفَس، يعني أنا لمّا لمّا باقوم 08:00 ص عشان أروح شُغلي، يعني المفروض أنزل من بيتي الساعة 08:00، 08:20 بكتيرُه علشان أرجع بيتي أصلًا والشُغل أصلًا بعيد عنّي بكتير، يعني شُغلي في التجمُّع وأنا ساكن في يعتبر في المعادي. فأنا شُغلي بعيد أوي، فأنا باخُد بتاع حوالي من ساعة ونُص آآ لحد أمّا أوصَل لشُغلي، فأنا بارجع بيتنا على الساعة 20:00، فأنا خلاص، أنت كده استكفيت. فأنا يدوبك بالحق أخُش آكُل أي لُقمة، أقعُد على التليفون شوية وأنام. باحس إن بجد ما فيش وقت خالص.
فهمتك. آمم، طيب، آمم يعني عايز أسألك أنت بتتعامل إزاي مع مع ضَغْط الشُغل لمّا يأثّر على وقتك سواء في مع عيلتك أو صحابك أو وقتك عمومًا الشخصي؟
آآ، استسلمت، خلاص استسلمت للأرض ال ال ال اللي هو الأمر الواقع خلاص بقى يعني حياة الكُبار لا فيها راحة ولا بالراحة، فخلاص استسلمت للأمر الواقع، فخلاص بقى يعني. وبرضه إن أنا لو سِبت نَفْسي إن أنا آه خلاص قِشطة أعيش حياتي وكلام من ده، أنا فاهم قصدك لازم يكون في balance، بس في أول الحياة حاسس إن الbalance ده ما يكونش لازم زيادة أوي، لإن أنت برضه أنت محتاج تكوِّن نَفْسك، ممكن قُدّام تبدأ الله أعلم بقى، هل بيبقى في مبدأ الراحة ده إن أنت تبدأ تشوف حاجات تانية والّا لأ، بس حاليًا كشاب في بداية حياته لسّه قُدّامه حاجات كتير عايز يعملها، فآه ماشي، أنا هاضغط نَفْسي شوية علشان أقدر حياتي قُدّام تكون أحسن.
آه. صح. صح، معاك حق. أنا بالنسبة لي يعني يعني زي ما قُلت لك يعني بالنسبة لروتيني أنا باحس إن أنا مر مرتاح شوية ال للروتين بتاعي، يعني طالما أنت بتعمل حاجة أنت بتحبّها يعني آآ خلاص، يعني حتّى لو في شُغل كتير، حتّى في مسؤوليات كتيرة خلال اليوم تنجزها، بس هي حاجة أنت بتعملها زي ما أنت متعوِّد عليها أو حاجة أنت حاببها، فبالتالي ما عنديش مشكلة فيها، بس التغييرات البسيطة اللي أنا باحاول أعملها دايمًا إن أنا آآ أحاول أرتّب أولويّاتي، يعني أنا لو عندي مثلًا في اليوم يعني 10 حاجات تخلص والوقت مش هيسمح، فبالتالي خلاص لازم ألجأ إن أنا أرتّبها أولويّات وأشوف الأولويّة إيه النهارده وأخلَّصها، آآ لإن ده ممكن يأثّر أصلًا عليك، يعني أنت لو يعني لو أنت آآ يعني عندك مليون حاجة تخلَّصها في اليوم وم خلاص وشايف إن الوقت مش هيسمح، ومش هتقدر إن أنت تنجز كل الحاجات دي، خلاص أنت ممكن تبُص تلاقي نَفْسك واقف خلاص مش قادر تفكّر، مش قادر تتحرّك تعمل حاجة. آآ، فبالتالي أنت لازم إن أنت ت تبدأ ترتّبها أولويّات، تبدأ إن أنت تخلّص حاجة، حاجة، بالتالي خلاص هت هت هتقدر إن أنت آآ، تنجز الكلام ده. آمم، مسألة الضغط للأسف موجودة عندنا كُلّنا. ف زي ما أنت قُلت يعني آآ في السِن ده لازم الواحد يحاول إنه هو ي يشتغل أكتر ويجرّب أكتر ويغلط أكتر ما فيش مشكلة ويبدأ إن هو ي يحسِّن مع الوقت، آآ بالتالي آآ يعني بعد كده الواحد أكيد، أكيد هيرتاح وهيوصل لنتيجة أفضل يعني. آآ
إمم. يعني هو إحنا نأمَل إن إحنا نوصل لل <chuckles> للحياة اللي إحنا بنتمنّاها يعني إن شاء الله، بس آه، بس أنا باقول لك هو الفكرة إن أنا ما بيبقاش عندي غير يوم الجمعة، أنا فعلًا بجد لمّا باجيب آخري خلاص من وقت الشُغل أو من الوقت بتاعه ما بيبقاش عندي غير يوم الجمعة اللي ممكن خلاص ده أنا وأصحابي هنخرُج فيه حتّى لمّا بنخرُج خروجاتنا بنحاول إن إحنا نخلّيها ما تبقاش خروجة روتينية علشان ما نحسّش بالملل، يعني يعني خروجة اللي هو هنروح بلايستيشن آآ أو هنقُعد على القهوة ونجيب أكل. يعني بنحاول برضه نخلّيها مثلًا بنروح bolling نخُش سينما، حاجات كده تكون ممكن تخلّي الواحد يخرُج كده يعني عنده طاقة إن هو ممكن آه يرجع يكمِّل حياته ال الروتينية تاني أو حياة الشُغل تاني.
يا ريت آه. حلو جدًا. بس كويس إن أنت بتعمل كده، يعني بصراحة مهم يعني يعني
آه ما هو لازم أو ما باعملش كده غير لمّا باحس إن أنا خلاص أنا خلاص اللي هو فاض بيّا، أنا خلاص أنا حسّيت إن أنا حياتي الشُغل، شُغل، شُغل، فأنا محتاج على الأقل يوم أفصِل فيه بقى كل حاجة، أعمل فيه حاجة تكسر المَلَل ده كُلّه.
معاك حق، صح. طيب آمم يعني أنت أنت أ شايف إيه ال إيه اللي ممكن الواحد يقدر يعمله لو وقته ضيّق جدًا يعني زي ما أنت بتقول ما فيش نَفَس، بس بس هو في الأول والآخِر لازم يعني أنت تلاقي آآ حَل برضه إن أنت تحاول على الأقل يبقى عندك خلال اليوم وقت آآ يعني تحاول تفصِل فيه عن ال
هو خلال أنا فاهمك، بس هو خلال يوم الصراحة باحسّه صعب، يعني فاهم زي ما قُلت لك أنا واحد ب بارجع ب يعتبر 12 ساعة برّه البيت، فأنا يادوبك باخُش البيت عشان آكُل وحرفيًا ممكن أنام علشان أقوم تاني يوم فايق، لإن أنا لو ما قُمتش فايق تاني يوم، تبقى مصيبة تانية، فهو ممكن ممكن آه، يعني يوم في الأسبوع اللي هو زي ما باقول لك جمعة أو سَبْت أو على حَسَب الواحد إجازته قد إيه، ده ممكن آه اليوم ال اللي يستخدمه ينَفِّس فيه عن عن نَفْسه وعن ال الطاقة اللي الأسبوع.
صح. معاك حق صح. آآ صح، أنا متّفق معاك، لإن 12 ساعة يعني 12- 12 ساعة بصراحة كتير جدًا ويعني الله يعينك يعني
الله يخلّيك، آه والله ده 12 ساعة ده الأساسي، يعني 12 ساعة ده الشُغل المحاسب القانوني فدلوقتي بارجع عندي تانية باعملها. أنا أكتر والله.
آه. عمومًا أنا اتبسطت جدًا بالحوار معاك و